Olha, muitas coisas, assim, né, eh, tipo desde de atitudes que eu não não que eu deveria ter tomado, posições que eu devia ter, eh, situações que eu deveria ter me posicionado e acabei por não posicionar, né, <clicks tongue> é algumas
Ok. Uhum. Tem algum caso específico que eu possa entender melhor?
Olha, tem tem assim, tem um caso específico né, tem vários, mas tem um que foi um po foi mais recente, né, que foi, eh, eu eu dividia casa, né, agora eu moro sozinha mas eu divi dividia casa com outras pessoas, né. Só que aí o que que acontece, né, eh, a gente tinha comprado alguns móveis em comum, né. Eu com uma
Ok. Hum. Certo. Hum, juntos, né, no momento, e não eram familiares, eram amigos, é isso?